Y nada, yo al final seguí mi camino, dije, tampoco es que voy a cambiar de ruta o todo, como que voy a seguir mi camino. Y nada, como que ese mensaje me me esa conversación En realidad, las conversaciones que teníamos mientras yo estaba en ese viaje, me traían cierta ligereza, como que me gustaba, sentía que él es eh, realmente, entendía lo que estaba pasando dentro mío, como que, de alguna forma
Ajá. O sea, que sí tenía buena plática, o sea, la química de la plática entre ustedes 2 era bastante fluida, así. ¿Te hacía sentir algo te hacía sentir lindo, algo lindo, algo bien?
Sí, era superfluida. Sí, es como que un poco sentía que el el mi mi alma estaba expuesta, ¿no?, que un poquito él veía ese lado.
¿Y los 2 estaban conscientes de que estaban que se gustaban?
Sí, es que ni siquiera sé si era como que llegarnos a gustar, porque tampoco es que nos conocimos tanto, pero de que ese encuentro fue especial o sea, definitivamente, después de ese viaje empezamos a escribirnos cartas. Y no te digo cartas así románticas, de que te quiero volver a ver y
Ujú. Mm, mira. Pero, ¿por qué no usaban mejor las redes sociales? O sea, literal escribías en papel y la enviabas.
En correo. Eh, escribían <chuckles> escribían un documento y nos mandábamos los correos, y yo creo que escribir una carta es es diferente al mandar un mensaje o tener una conversación. O sea, realmente, al escribir la carta es mucho más intencional, ¿no?, y como te decía
Ah, okey, okey, me asustaste. <laughs> Está muy bien, eso es algo muy lindo, ¿no? ¿Qué sientes cuando escribes la carta? ¿Te expresas mejor? ¿Puedes dar a detalle lo que sientes?
te expresas mejor y puedes a pro profundizar más, y como te decía, no eran cartas así románticas de que: "Te quiero volver a ver y quiero estar contigo", realmente, se volvieron como que, cartas superpoéticas, ¿no?, él igual O sea, luego me enteré que él e él e él era escritor también, entonces, es como que encontramos una manera de los 2, este, canalizar, y y y se volvió así como un un intercambio artístico, así de de
Ujú. ¿En qué aspecto? Ujú. Mm.

¿Y cómo se llamaba el chico? ¿Brian? <chuckles> <laughs> ¿Cómo se llamaba?
<laughs> No. Tenía un nombre a tenía un nombre árabe y
Ah, ¡no! El el güe el otro, el que te gustó.
Ah, era él era español.
Ah, de seguro se llamaba <smacks lips> no sé, ¿me puedes decir?
Ajá. Y es o Eh, Jorge.
¡¿Jorge?!, ¡no!, eso suena ¿en serio? Quería pensé, que iba a ser un nombre un poquito más Oye, pero cuéntame, quiero saber más, quiero saber más, porque me gusta ser un poquito chismoso. Okey, no sé, ¿qué te llevaste de esa charla? ¿Qué te hizo ver el lugar, o no sé, la manera, pues, de expresarse que tenía en ese momento? ¿Qué piensas?
Eh, nada, o sea, la verdad es que me hizo sentir muy cómoda, y en ese momento como que me diga algo así, como te decía, yo me estaba empezando a sentir culpable por lo que había pasado, por porque mi amigo tome esa decisión tan drástica de irse, y me estaba responsabilizando por todo lo que había pasado, cuando en realidad, yo no había hecho nada, ¿no? O sea, yo no estaba ahí con él, eh, no éramos novios.
Mm. Sí, pues Exacto, no no era un compromiso, ¿verdad? O sea, tú tú no ibas de novia, ¿verdad?
No. No, para nada, como te digo, más bien, ahí me cayó de sorpresa que él en el viaje porque éramos mejores amigos, o sea, hablábamos frecuentemente, pero nunca hubo nada romántico ni nada ningún coqueteo, nada. Entonces, a mí en realidad me sorprendió que en el viaje, salga un poco este lado, y que después porque yo bailé con alguien, él tenga esta explosión, ¿no?, o sea, realmente, hizo todo un escan un una escena, un escándalo, entonces, yo al día siguiente me sentía supermal.
Ujú. Claro. Ujú. Sí, no creo que

Y nada, ahí el momento de la despedida fue un poco así como que yo siento que los 2 quisimos ir por el beso, pero ninguno se animó <chuckles>
Sí, claro, es como, ¿qué te puedo decir?, muy poquito tiempo para besarse, ¿no?
<chuckles> Claro, ¿no?, al final somos desconocidos, pero se hizo una conexión muy bonita.
O bueno, quién sabe, ¿no?, cada quien. Cada quien.
Se hizo sí, sí, al final cada quien, pero es que sí, o sea, efectivamente, yo creo que los 2 nos pusimos tímidos porque nos habíamos conocido hace media hora, y eran, no sé
Sí, claro. Mm, yo creo que una media hora más, y ya hubiera sido <chuckles> lo del beso más ese. <chuckles> Ay, no.
<laughs> Puede ser, puede ser, porque yo sé yo sé, o sea, por suerte nos nos anotamos nuestros Instagrams, y nada, o sea, como que seguimos hablando y ahí me acuerdo que
Mm, mira. Ya con eso no se pierde contacto, ya ya cuan cuando tienes las redes sociales, te voy a decir por qué, porque puedes perder el celular, pierdes el número, etcétera, pero la red social no se te pierde, no te pueden robar tu Facebook, o sea, no se te puede caer en el en la calle. O sea, literalmente lo que hace todo mundo el error que todo mundo comete es pedir el teléfono. "Pásame tu tu celular", cuando realmente tendrían que pedir el Facebook, porque si se te pierde ese celular, si pasa ¿sí me entiendes, no?
Claro. Ujú. Ujú. Claro. Ajá, además que uno va cambiando de números, ¿no?, a donde va, entonces es como que tienes toda la razón, o sea lo más, este para mantener el contacto sí o sí, es o Face no uso Facebook, ¿no?, pero Instagram o Facebook son
Sí, claro. Ujú. Claro.
Ahí se quedan las conexiones.
Oye, y ahora que veo que eres tan emano enamoradiza y todo eso, este, ¿qué recuerdo te quedó de la persona, y, pues, de la manera de hablar, cómo hablaba? Que, eh hubo expresiones, este no sé.
Pues, esto fue lo que me encantó, que que sí, o sea, la m la manera en la que me hablaba era superpoética. Y algo que se me quedó fue que, yo no le había contado nada de lo que había pasado, ¿no?, y él en uno de esos momentos me dice algo bien bonito y me dice, este: "Baila y baila libre."
Mm. Mm, vaya, vaya.
Yo justo había tenido todo ese problema con mi amigo la noche anterior, que se enojó que había bailado bachata y todo, y que venga este otro chico, y me diga: "Sí, sé libre, baila libre", se me quedó así como que literalmente plasmado en el alma. <chuckles>
Claro. <chuckles> Sí, pues. <clears throat> Guau, era todo un Beethoven, ¿eh? Se sabía muchas, <laughs> se sabía un montón de frases y todo, ¿no? Oye, no, pero qué buena frase, ¿cómo dice? Baila de cabeza, ¿cómo Oh, "baila libre". Oh, guau. No, está superbién. ¿Y qué te hizo entender esa frase tan crítica? ¿Qué entendiste?
<laughs> No es que <chuckles> "Baila y baila libre". <laughs>